Oi, então, eh, eu tô com uma dificuldade em me organizar pra fazer as refeições da semana, sabe, e eu demoro muito tempo pra fazer, e eu tenho que fazer todo dia comida, porque o meu filho leva comida pra escola, meu marido gosta de de almoçar e de jantar, né, e acaba que também que eu não consigo fazer refeições muito saudáveis, sabe, eh, enfim, porque acaba gerando mais tempo, né. Não parece não, mas fazer comida saudável, às vezes, pra mim, na minha percepção, né, leva um pouco mais de tempo. Então, eu queria algumas dicas aí pra você me dar, como é que eu posso, eh, resolver essa situação aí de preparação da dessas refeições. É, das comidas.
Entendi.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
Olha, eh, deixa eu ver, eu faço todo dia, né, então, aí eu faço
Sim.
eh, em um horário e que dê para o, eh, o almoço e o jantar, né. E aí na verdade, para o almoço, para o jantar e para o dia seguinte da escola do meu filho. Então eu acabo levando aí em torno de, sei lá, <clicks tongue> umas hum, sei lá, umas 2 horas, mais ou menos. E eu acho isso muito tempo sabe porque, porque eu tenho eu tenho outros afazeres, eu tenho, eh, 2 atividades assim, eu eu tenho um trabalho remoto, eh, eu trabalho na na minha empresa, né, junto com o meu marido, né, à noite eu tenho atividades na igreja, enfim, eu tenho aí, algumas atividades que me deixam realmente muito focadas, né, e são importantes para mim, né.
Entendi, você já Muito, é verdade. Sim. Claro. E tem e você tem, por exemplo, algum dia que você tem mais livre, que você poderia tirar esse dia, eh, não digo 2 horas, mas que fossem as 2 horas, mas em momentos distintos, para que você pudesse, por exemplo, fazer um cardápio, e fazer várias comidas, em vez de você ficar todo dia cozinhando, você tira um dia e faz várias comidas para toda semana, ou pelo menos assim: "Ah, vou cozinhar no domingo, vou fazer a comida até quarta ou quinta", e aí na quinta, você faz a comida já pra s até domingo. Então você, em vez de ficar todos os dias, você fica de 1 a 2 dias na semana, fica menos cansativo e você vai ter um você monta um cardápio variado, para que não fique muito repetitivo ou enjoativo, fica aquela coisa maçante: "Ah, que coisa chata de ficar aqui como", exatamente, fica fica uma coisa gostosa.
Hum. Sei. Até domingo. Hum. Aham. "De todo dia, de ter que fazer". É, e isso aí acaba comigo <chuckles> Te confesso, que essa coisa de cozinhar todo dia, porque, na verdade, assim, não é algo que eu gosto de fazer, sabe, não é uma coisa que me dá prazer. Porque eu sempre tive secretária, sempre tive alguém para me ajudar a fazer isso na minha casa, porque eu sempre trabalhei fora. Então eu já chegava em casa estava tudo pronto, né, então eu acabei não desenvolvendo essa afeição por cozinhar. Então eu chegava comia e pronto, saciei a fome, não estou com mais com fome, e está tudo certo. E às vezes até comia besteira na rua, chegava em casa nem nem comia. Então assim, eu eu nunca valorizei muito assim essa questão do sabe quando as pessoas dizem: "Ai, eu fiz, mas eu fiz com amor", assim, não existe isso comigo, sabe? Para mim é um peso. <chuckles>
Imagino. Sim. Sim. Entendi. Pela cozinha, sim, sim. E tudo bem. Entendi. Entendi, não, realmente. Realmente, para algumas pessoas fica aquele peso, o fardo: "Ah que coisa chata", já é desanimador. É super normal. Agora, você pode fazer, como eu estava te indicando anteriormente, essas ques essa opção do cardápio variado, por exemplo, ah, um dia de legumes com uma proteína e arroz, outro dia com salada e uma carne, um outro dia uma massa com legumes e e uma outra coisa que você goste, eh, coloque também nesse meio do caminho uma sobremesa para alguns dias, uma coisa que seja pequena, que não não te atrapalhe muito assim na na tua rotina, eh, até pra pra dar uma variada, sabe, para você não
É. Aham. Entendi. Sim. É, para não ficar enjoativo, né, e sem graça. E porque a gente come com os olhos também, né, muitas das vezes.
Exato, exato, exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. E aí, poxa, né que você vá ter como uma uma recompensa, porque é uma coisa que você não gosta, mas vai ficar menos estressante e menos menos pesado para para você durante a semana.
Menos pesado. É, é eu gostei dessa sua dica de de poder fazer de segunda à quinta, achei interessante, achei até um um espaço interessante, segunda à quinta e depois de quinta a domingo, e aí eu pego segunda, já faço uma quantidade boa, posso congelar também algumas coisas, né, congelo, e vou descongelando a cada dia, né, até quinta-feira. É, verdade eu não eu não tinha pensado assim, eu sei que muitas pessoas fazem isso, mas eu não tinha realmente, sabe, ter essa motivação para fazer, a separar esse tempo, porque eu vou levar muito mais do que 2 horas, porque se eu levo 2 horas para fazer a comida do dia, para fazer aí de, eh, terça, quarta, 4 dias, né, eu vou levar um pouquinho mais de tempo, mas tudo bem que pelo menos é só um dia, né. Então eu já vou me programar para isso, e eu acho que pode dar certo.
Sim. Exato, exatamente. É, p Exato, exato. E você pode Sim, você pode fazer também, por exemplo, uma quantidade maior de proteína e separar, por exemplo: "Ah, vou comer frango com legumes e salada, eu como na segunda e como na quarta. E vou fazer um pouco de carne também, uma carne moída ou algo assim, e vou colocar em 2 dias da semana também a carne moída", e aí você vai vai casando ou com legumes ou com salada, ou com uma batata.
É não, legal Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu não sou muito criativa não, sabe. Você está aí falando super bem sobre as combinações, e eu, por não gostar, eu acabo também não sendo muito criativa. Existe algum, eh, eu posso que eu possa pesquisar, que já tenha cardápios prontos com essas ideias, eh, e saudáveis também para que eu possa, enfim, fazer aquela variação que você falou, né, para eu não ficar repetitivo, eh, tem alguma?
Claro. Ok. Com certeza, com certeza. Você pode ver na internet, pode ver, por exemplo, no no YouTube, eh, ou ou, por exemplo, na internet, jogar, por exemplo, a comida as comidas que você gosta ou algumas combinações que você tem em mente ou que você está com vontade de comer, e ver o que que o que que você estaria disposta para fazer naquele dia, algo prático, você pode jogar também: "Ah, comidas fáceis ou comidas práticas, com isso, com ingredientes x, y". E aí já já vai te dar várias opções, e aí você vê o que que é mais conveniente para o teu tempo, para o teu dia, ou que naquele dia você esteja com mais vontade de comer.
Hum. Hum. Entendi. É. É, faz sentido, assim, eu acabo não buscando essa rede social, né, porque, assim, eu também tenho essa preocupação de fazer essa essa refeição saudável e e às vezes a gente pensa que, ah, a gente vê alguma coisa na internet e a gente acha que aquilo é saudável. Às vezes as pessoas até passam, "Ah, receita saudável, não sei quê", mas quando vou, por exemplo, ao médico ou uma nutricionista, assim, ela diz: "Olha, não é bem assim e tudo". Mas, no momento, eu não tô podendo ir numa nutricionista, a minha fase financeira não tá me dando essa possibilidade, que isso seria também uma solução, né, de eu buscar aí uma nutricionista pra me ajudar no cardápio. Então, eu fico realmente, assim, um pouco perdida nisso, sabe, mas você falando agora eu acho que posso experimentar, né, eh, confiar um pouquinho, né, deve ter gente séria ali, na na rede social que que saiba o que tá dizendo e e poder me dar ajuda nessa criatividade.
Ok. Entendi. Sim. Exato, é só eh, nesse caso, basta você filtrar alguém assim que que tenha, né, que você sinta firmeza, que as pessoas tenham dado algum feedback, que já tenha também um um currículo que você perceba ali, que não não é ali de primeira viagem, sabe, a pessoa Exato! Puxa, que já já tem um histórico, sabe, já tem uma certa fama, então, você já já fica com esse balizamento da da fama da daquela determinada pessoa, Exato, e aí te passa mais uma uma maior segurança. Agora, uma coisa que também é muito interessante
Tem comentários, né? Uhum. Da pessoa, né, daquela profissional, né?
É, você tente adaptar também, por exemplo, um pedacinho de chocolate, de sobremesa, numa terça-feira, numa sexta-feira.
Hum.
Pra o quê? Pra
Entendi, que eu não tenha que fazer, né, que já vem pronto.
Exato. 1 quadradinho ou 2 de chocolate, ou um potinho pequeno de de mousse, ou uma fruta que você goste, para comer de sobremesa. Até pra isso. É.
Uhum. É porque é importante sobremesa. Eu acabo não fazendo.
Sim, é só fazer uma coisa pequena, ou, por exemplo, ah, não, vai todo mundo comer, ok, faz pra faz um pouco maior, não não assim muito grande pra que não precise ninguém repetir, mas que que fique prazeroso, sabe. “Poxa, tive que fazer aqui a comida, poxa, mas eu tenho a sobremesa também, que eu gosto, tá gostosa”. Fica fica um sentimento legal, depois do almoço.
É. O É verdade, olha acabei de lembrar aqui uma coisa que eu faço que é s super simples, mas já tem um tempo que eu não faço, eh, hum, é gelatina com creme de leite.
Sim. Então
Bate no liquidificador, é bem rápido e meu filho gosta, meu marido gosta, e eu adoro. Então assim, é uma sobremesa bem simples de fazer e eu tinha esquecido. Ou seja, que pode também trazer essa essa graça, né, depois da da comida, né, que eu acabo não fazendo. Ah, muito legal. Muito legal porque você me fez lembrar até aqui de coisas que eu f costumo fazer, que são práticas e não que eu costumo fazer, é que eu já fiz, né, eh, mas tenho deixado de fazer. Nossa, m boas dicas, vou praticar isso, vou pesquisar nessas refeições mais simples na internet e vou fazer essa variação aí de cardápio. Tentar separar um dia específico pra fazer tudo num dia, né. Eu acho que acho que todas essas dicas podem me ajudar, né, e e eu conseguir atender esse objetivo, né, de de
Exato. Exato. Aí você fala Exato. Hum. Que bacana. Sim. Ok. Que bom.
refeições saudáveis também, né, em menos tempo. Olha, muito obrigada. Adorei suas dicas e acho que vai dar certo.
Com certeza. Precisando, tô sempre aqui. Pode contar comigo.
Tá bom. Tchau, tchau.